Ah ja, okay. Also, dein Ritual ist das zu Hause zu machen, dann auch mehrmals wöchentlich und das ist dann einfach besonders komfortabel für dich und du brauchst, hm, dich nicht zu überwinden, ne? Du musst nirgendswo hin, du musst dich nicht anziehen, du musst das Wetter nicht überwinden, den Schweinehund nicht. Ja, ja, der ist ja
Mhm. Mhm. Ja. Ja, genau. Ja. Ja, genau, den Schweinehund etwas
der größte Gegner immer beim Sport, ne?
Ja, das stimmt, ja.
Und deswegen machst du's auch, wenn du vielleicht gar nicht in Sportstimmung bist vielleicht, weil dann hast du's schon so 'n bisschen ja, so
Ja, ja, also, der Schweinehund ist natürlich immer da. Also, der aber es ist einfacher, den zu überwinden. Sagen wir's so.
Ja. Klar. Ja. Machst du das denn eher abends, wenn du irgendwie mit deinem Alltag durch
Abends eigentlich eher, weil ich bin 'nen Nachtmensch.

Ja aber ist es dann sauber, auch wenn's 24 Stunden geöffnet hat?
Na ja, also, man man riecht schon, wie lange jetzt der letzte Toilettenwischer her ist ne, das schon. Also, dann meide ich auch die Duschen und so was dann abends, ja. Ich gehe auch
Äh, ja, ne. Ja, ne, also, zu Hause duschen ist am angenehmsten, finde ich.
Ja. Also, es ist ja auch selten, dass ich dann um 1 oder so im Fitnessstudio stehe. Ist nur mal passiert und dann habe ich gemerkt: „Okay, es ist auch anders,“ so, ja?
Ja, klar. Ja gut, wenn du 'n Neugeborenes hättest daheim vielleicht, <chuckles> dann <chuckles> oh, ja stimmt auch wieder. <laughs> Jetzt läuft die Zeit schon wieder aus. Es hat mich gefreut, mit dir gesprochen zu haben. War 'ne nette Diskussion und viel Spaß weiterhin beim Sport und gucke mal nach den Hula Reifen. <chuckles>
Ja, habe zwar die Energie nicht, aber na ja. Ja. Ja. Hat mich sehr gefreut. Total. Mache ich, danke dir.